Mhm.
Ohne schlechtes Gewissen und tu erst mal auch s ähm, das Kreditthema auf nächste Woche, sodass du auch bisschen dann den Kopf frei bekommst, das ist ja auch wichtig. Nicht permanent im Sprint sein. Man muss auch manchmal es gibt Mittelstreckenläufer und dann gibt's Langstreckenläufer, und man muss halt das ganze Spektrum können, ne, so im Leben.
Ja. <chuckles> Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja mhm.
Und wenn du halt andauernd Sprint hast und das über Jahre, dann verheizt du dich irgendwann und dann bist du, äh, also, für niemandem v äh, von Nutzen sozusagen, ne? Auch nicht für dich selbst und der Kredit, äh, der ist dann vielleicht abbezahlt oder auch nicht, je nachdem, aber du bist dann vollkommen fertig, ne?
Ja, das stimmt auch. Aber ja, es ist sch irgendwie schwierig. Ich merke, dass wenn ich weiß, ich kann habe die Möglichkeit, jetzt Geld zu machen, weil ich könnte jetzt das und das machen, dann will ich das auch alles annehmen, jede Möglichkeit, die geht. Ähm, denn klar, als Selbstständige kenne ich die Phasen, wo man kein Angebot hatte und das war sehr verz frustrierend und gleichzeitig fällt es einem ein bisschen leichter, an solchen Tagen zu entspannen, weil man ja weiß: „Ich habe jetzt eh nicht die Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen.“ Also je jedenfalls geht es mir so, habe ich gemerkt, dass wenn ich dann as und grade so in den letzten Monaten war das doller so, dass wenn ich dann einen Tag freigenommen habe, ich mich manchmal sogar bisschen schlecht gefühlt habe, wenn's dann mal 2 waren, weil ich dachte: „Ich könnte jetzt auch einfach das und das Geld machen“, und dann, ähm, würde mich das ja eigentlich 'n Schritt voranbringen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich alles, was du grade beschrieben hast, und, ähm ja, genau. <laughs> Das ist die Situation und ich mache mir auf jeden Fall grade 'n bisschen viel Druck, ja. Und und ich ich glaube, das kann ich gar nicht so leisten, wie ich mir das vorstelle. Aber, ja, man man hat das Gefühl, viele vielleicht im Umfeld sind so 'n bisschen weiter als man selber. Hm, ich fühle mich manchmal noch so 'n bisschen gebremst durch die v durch diese ganzen Umstände und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte jetzt auch weiterkommen und habe größere Ziele, und ja.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, großartig, dass du das Thema so offen angehst, dass du dir des Problems bewusst bist, ne, dass du dir halt, ja, äh, starken Druck machst
Mhm.
und das ist ja schon mal die halbe Miete. Auch dass du so offen drüber sprechen kannst, dir Ratschläge suchst. Also, dann bin ich mir sicher, du kriegst das Problem dann auch gelöst, weil es gibt auch Menschen, die haben Probleme, aber irgendwie schieben de die das immer so vor sich her, ne? Und verschieben das, schieben das auf und die kriegen das n nie so richtig gelöst.
Mhm.
Und ja, du gehörst dann, ja, zu denen das ist ja auch erst mal sehr positiv zu sehen, die a aktiv, äh, an den Problemen arbeiten wollen, ne? Das ist schon mal sehr wichtig.